Com certeza. Com toda certeza sim, até porque são usuários comuns, como eu, como você, e e e podem, sim, d dar detalhes ou fotos sem nenhum ilustração, ou qualquer, eh, manipulação gráfica, né.
Uhum. Exatamente, vai te falar: "Olha, o tecido é ruim, amassa. Eh, não gostei da qualidade, muito melhor na foto". Então isso já vai, assim, digamos que fazer uma boa peneira e um bom filtro pra você, sabe.
Hum. Sim, sim. Sim, sim. Claro, claro. Olha, faz todo sentido isso, sabe. E eu também peco muito na questão dos tamanhos, porque esses sites são internacionais e não não são com os mesmo tamanho do do Brasil, e é algo também que eu preciso me informar. Ou seja, poderia gastar menos dinheiro, ter menos constrangimento se eu isso que você falou, né, me informar através das publicações dos compradores, das, ah ah, da das avaliações do vendedor, ou seja, são, hã, são várias informações que poderiam evitar vários constrangimentos. Faz todo o sentido isso que você está falando.
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim, e algumas vezes, as pessoas vão inclusive comentar, e é, "o P é muito pequeno, o médio é gigante". Mas, assim, eh, de roupa, geralmente, as pessoas que vendem, têm uma tabela, ali, pra você ter uma noção de de medidas, né, e também você pode jogar no Google, assim, a grosso modo, se você jogar no Google, você vai saber, mais ou menos, o tamanho no Brasil versus o tamanho onde você está, sabe.
Hum. Ah, ok. Sim, sim. Sim, claro. Hum. Ah, ok, ok. Fazer um comparativo, né.
É. Um comparativo, tipo sapato, né, tem a tabela do Brasil, ah, eh, que é parecida com a a da da Europa, mas que é diferente dos Estados Unidos, então você já consegue ter uma ideia melhor sobre isso, mas, infelizmente, roupa é caimento, né, então às vezes, hora que você colocar não vai cair legal, apesar de servir.
Hum, ok. Isso. Sim, sim, sim. Ah, que legal. Também, também.